ไม่เคยเลือกแบบปัดชาน <chuckles>
<laughs> แล้วปกติแล้วแชร์แอปไหนปล่อยสุดครับผม? อืม
<chuckles> ตอนนี้ก็น่าจะเป็นพวกแอปสมัครงานอะค่ะ อืม
อ๋อ ตอนนี้ใช่ไหมครับ อ๋อ อ๋อ ตอนนี้คือ คือทำงานพาร์ตไทม์ไม่ได้ ง อ่า ทำงานประจำใช่ไหม?
ใช่ค่ะ ยังค่ะ
อืม แล้ว แล้ว
อันนี้ก็จะมีพวก LinkedIn
อ๋อ ก็ ก็มีแพลนที่จะแบบเข้าไปทำงานประจำใช่ไหมครับเนี่ย?
จะมีนะคะ ถ้าแบบว่าดู ๆ แล้วมันโอเค อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้ามันก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ <chuckles>
อ อ้อ ครับผม อืม สู้ ๆ นะครับผม ขอให้เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองนะครับ อืม ใช้ ใช้พวกแอปนี้ให้เป็นประโยชน์ครับ ปัจจุบันคือไม่จำเป็นต้องแบบว่า บริษัทต่อบริษัท คือส่ง Resume ไปนะครับ เดี๋ยวเขา ถ้าเขาสนใจแล้วเขาก็จะ ตอบกลับเรามาเองนะ
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแบบเดินสมัครงานที่บริษัทแล้วไกลมาก รถมงรถเมล์ รถไฟฟ้า เออ เดี๋ยวนี้ส่ง ไม่ส่งเมล์ก็สมัครผ่านแอป ใช่ ๆ แล้วทีเนี้ย เดี๋ยวนี้ก็แบบสัมภาษณ์ผ่านแอปก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ
ใช่ ใช่ คือมันหมดยุคนั้นไปแล้วครับ ใช่เลยครับ ผมมองว่า อะฮะ ใช่เลยครับผม คือประหยัดเวลา ประหยัดทั้ง ทั้งเงินในกระเป๋าด้วยนะครับผม ทั้งเขาและเราก็ อืม ไม่มีอะไรที่เสียหายนะ ผมมองว่าอย่างงั้นนะครับ เราอยู่ในยุคดิจิทัลแล้วถ้า ช
ใช่ค่ะ อืม แล้ว ก็เห็นทุกอย่าง ใช่ ก็วิดีโอ ก็คือเห็นทุกอย่าง
ครับ ถ้าเราไม่ใช้มันคือ คือพลาดเลยอะ คือ ส เสียดาย <chuckles>
ใช่ อือ
อือฮึ ถ้าสำหรับผมแล้วเนี่ย แอปไหนที่ใช้บ่อยที่สุด ก็น่าจะเป็น WhatsApp, Line, ยูทูบมั้งครับผม อืม ที่ใช้บ่อยมากที่สุด อะไรนะครับ?
ใช้ WhatsApp ด้วยเหรอคะ? ปกติคนไทย ปกติคนไทยไม่ค่อยใช้ WhatsApp เท่าไร
อ๋อ ผมติดต่องานกับคนต่าง ต่าง ต่างชาติอะครับ เขาใช้ WhatsApp กัน แต่ว่าไทยเราเนี่ยใช้ Line ใช่ไหมครับ?
เรื่องงานเหรอคะ?

ใช่ค่ะ แล้วก็มี Discord ที่เดี๋ยวนี้จะใช้กันบ่อยมาก
เออ แต่ แต่บางประเทศเขาไม่ใช้นะ <chuckles> ผมก็กงเหมือนกัน อ อ่า บ มีวันหนึ่งผมไป ไปประเทศที่แบบว่า เฮ้ยผมจะเพิ่ม เพิ่มเพื่อน อ่า อ่า LINE อะครับ แต่ว่ากดไม่ได้ "โอ้ ขอโทษนะคะ อ่า ในประ อ่า เขาบล็อกอะ" อ่า หมายเลขในบล็อกหมาย เหมือนกับว่า แอป LINE เนี่ยเขาบล็อก คือใช้ ใช้ อืม ๆ ไม่ได้ในประเทศนั้นนะครับ โอ๊ะ! ก็เพิ่งรู้นะเนี่ย เออ
เออ ใช่ เย็นเหรอคะ? อือฮึ ประมาณ จีนอะไรอย่างงี้ไหมคะ? ก็จะต้องแบบ WeChat คือตอนนี้มีทุก ทุกแชตของทุกประเทศ <chuckles>
อา อ้อ ใช่ <laughs> ใช่เลยครับผม อืม
เรามีหมดเลยค่ะ ทั้งTelegram ทั้ง Discord, Kakao, WeChat, WhatsApp อะไรเงี้ย มีหมดทุก อย่าง
อืม ใช่ แต่ แต่ต้องยอมรับว่า ข ว่า ว่าแอป ของเขาคอนเทนต์ของเขาเนี่ย มีประโยชน์นะครับ สำหรับคนส่วนใหญ่นะ ไม่เหมือนกับ ไม่เหมือนกับ ภายนอกเนี่ย ภายนอกเนี่ย มันอาจจะมีแอป อ่า เขาเรียกว่าคลิปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อ ต่อ เขาเรียกว่าต่อประชาชนทั่วไปนะครับผม บางครั้งก็เจอแอปเต้น อะ เหมือนผมเจอบ่อยเนี่ย อ เหมือนอยู่ไทยเปิดแอป TikTok เนี่ย เจอเต้น เจอแบบ
ทำหลายประเทศมาก ใช่
ไม่รู้อะไรต่อมีอะไรอะครับผม เยอะ มาก เลย บางครั้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน Algorithm คือ
ก็เหมือนมันก็ไปจำที่เราแบบเคยเปิด แสดงว่าเคยเปิดใช่ไหมคะ? อือฮึ
ใช่ อะ เออ คือไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์สักเท่าไร ให้ความบันเทิงอะ ใช่ครับ แต่มัน มันไม่เป็นผลดีสำหรับเรานะ <chuckles> ผมว่า <chuckles> อืมฮึ
ใช่ ๆ คือเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งถ้าเคยเปิดแล้ว มันก็จะขึ้นใน ตลอดเวลา
ใช่ ๆ ๆ ๆ ต้องกด ต้องกดแบบว่า อ ไม่ชอบ ๆ ๆ อ่า มันก็จะหายไปอะครับผม อืม